Ơ, tùy vào, ờ, bạn bè, cái thể loại bạn bè đến chơi, nói chung là nếu mà đãi, a, mấy cái gương mặt đó hoài thì đương nhiên là phải đổi món rồi, là tại vì, ờ, đúng rồi, rõ ràng luôn, còn ví dụ giống như là có, a, khách khác nhau thì, kiểu, mình sẽ xem cái loại khách nào mà mình chọn cái món ăn phù hợp, phải hông? Nhưng mà thường ừm.
Ờ. Ờ, đúng rồi, chứ ăn ngoài nó ngán, đúng hông bạn? <chuckles> Ờ. Ừm, đúng rồi, bạn nói cũng đúng mà, trong trường hợp của mình là là cũng phải lựa mấy món giống như là đơn giản gần gũi, dễ nấu vậy á, đúng hông? Ừm.
Đúng, chính xác, chứ nhưng mà thường á thì mình cũng thích đi ăn hơn, khách, a, thích làm khách thôi, chứ mình ít khi nào mà là mời người ta lại nhà ăn lắm.
<laughs> Trời, bạn có số hưởng dữ. <sniffs> <clears throat>
Ừm, thì, ờm, sao ta, nhưng mà kh cũng có những cái cừ trường hợp á là hồi xưa á là khi mà mình đi làm á, mình hay tụ tập bạn bè cuối tuần á, hông biết bạn có vậy hông?
Ờ. Ừm, có, cũng có nha, ờ, đặc biệt là cái thời mà mình còn đi học á, là cuối tuần nào á là cũng phải, giống như là, hẹn nhau qua một nhà đứa bạn cứ cứ, ờ, chia, ơ, chia, giống như là, mỗi tuần thì nhau qua nhà đưa A thì, ờ, tuần thứ hai qua nhà đứa B vậy đó, bạn có vậy hông?
Ừm. Ừm. Đúng. Ừm. Đúng, chia chia nhau ra hén, thì, à, mình á thì mình, ờ, tập trung vào nhà một cái người thôi tại vì, à, nhà người đó tiện và gần với công ty, nói chung rất là tiện, thì, à, à, tậu tụ
Ờ. Ờ. Ừm, mà người đó cũng thoải mái quá ha, nên chi là mới mới tụ tập vậy chớ, có nhiều người cũng khó đúng lắm hông?
Đúng rồi. Đúng, tụ tập với, ơ, tới nhà một người mà ví dụ giống như là muốn ăn cái món nào đó thì sẽ ra ra cả đám sẽ chia ra nấu, thì, ờ, hoặc là nói chung là
Ừm. Ờ, hoặc rồi ai chịu trách nhiệm mua nguyên liệu? Hay là là cả đám đi mua nguyên liệu chung?
Thì cũng tùy trường hợp, ví dụ giống như hôm đó là cả đám là, à, cái cái cái chị này chỉ nói: "Ơ, chị thèm ăn cái này quá." thế là thế là có một bữa tiệc, cái qua bữa sau nó "Ê, lâu quá chưa ăn món này." gặp nhau nói th thế là có một cái bữa tiệc, đó, như vậy.
Ừm. Ờ. Ờ. <laughs> <chuckles> Trời ơi nhanh chóng, đơn giản quá ha. Mà mà cái nhóm của bạn cũng hòa đồng á chớ, chịu chơi, chịu ăn đó chớ.
Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng, rõ ràng luôn, nói chung còn có gì là, sao ta, a, thích hợp khi mà, kiểu giống như, khá là vui khi mà mình làm chung, chơi chung với những người mà cùng sở thích với mình phải hông?
Ờ. Ừm. Mà mà thường ai là đầu bếp chính? Bạn, đúng hông? Tại mình thấy bạn rành nấu ăn quá trời.
À, mình rành ăn hơn là rành nấu nha. <laughs> Ừm.
<laughs> Nhưng mà thường cũng phải có đầu bếp chính chứ, đúng hông? Chứ cả đám nhào vô rồi đưa rồi, ờ, đứa nào chỉ đạo làm này làm nọ? Nấu cũng 2, 3 món chứ, đúng hông bạn?
Đúng rồi. Đúng rồi, rõ ràng, nhưng mà phải, a, tùy món, ví dụ giống như là ô kê, hôm đó là chị đó thích ăn, a, ví dụ giống như là món gà hấp rượu giống như mình nói đi, hoặc là thích ăn mấy cái món mà, sao ta, bún mắm, mà bún mắm mà cái kiểu không phải là bún mắm nêm ở miền Trung mà là cái mắm cái mắm, a, mắm, sao ta, ờ, mắm cá cơm miền Tây á.
Ờ. Ờ. Ờ, bún mắm hả? Ừm. À, miền Tây đó hả b

À, thật ra mấy cái món đó khá là dễ, cho nên là mình nghĩ là dù dở thì nó cũng hông có dở đâu, dù dù dù có trục trặc gì là cũng hông có dở được, cho nên là hà hổng có h hổng có chuyện đó xảy ra với cái trường hợp đó, nhưng mà có một cái trường hợp khác là hồi xưa mình nấu mì Ý.
Ừm. Ờ. Ừm, mình ồ, cái món Tây hả? Ừm, lần đầu nấu là là
Đúng, lần đầu tiên mình nấu mì Ý, mà cái lần đó là tụi mình đi du lịch ở Ý luôn. <laughs> Xong xong
Ừm. Ủa, wait, bạn đi du lịch ở Ý mà bạn còn nấu mì Ý nữa hả? <laughs>
Đúng, rõ ràng là, à, tại vì lúc đó là cả đám là thuê 1 cái Airbnb và cái giờ đó thì tụi ta cả đám là phải ở nhà làm việc. Đó, xong thì, à, mình là cái người, là sao ta, đóng vai trò người chị lớn cho nên là mình phải nấu cái món mì Ý cho tụi nó ăn.
À! Ờ, thì ra là vậy. <chuckles> Ừm. Wow! Cũng thú vị nhỉ?
Ờ, sau khi mình nấu xong cái, a, tụi đó nó ăn mà nó chỉ nhìn mặt cái cái cắm đầu vô cái, a, cái dĩa nó ăn mà nó không dám hó hé một lời.
<laughs> Làm gì d làm gì mà dám, a dám, a, complain tại, à, có ăn là vui rồi mà mà chắc <chuckles>
Rõ ràng luôn, thì mình thấy cái bầu không khí này quá nặng nhọc cho nên mình nói, à, nói, a, "Đây là lần đầu tiên." Có, thì lúc đó m mình cũng phải ăn rồi, lúc đó mình mới cầm cái muỗng lên mình ăn á là mình nói: "Ô kê, đây là lần đầu tiên chị nấu mì Ý." <giggles> Xong rồi đó hả, hèn gì nó nói: "Trời, vậy hả, lần đầu tiên nấu hả? Chị đừng nấu nữa nha, để lần sau em nấu cho, không nói sớm." <giggles>
Quá trời quá Mà bạn có ăn thử hông? Ờ. <giggles> <laughs> Chắc ai cũng tá hoả lên hết, đúng hông? <chuckles>
Ê, đúng rồi, mắc cười, sau sau cái lần đó là mình, ờ, mình mình không nấu, a, món mì Ý cho các bạn đó nữa, mà mình nấu món khác thì thì cũng nói
<chuckles> Trời ơi! Ừ, mình cũng có một cái kỷ niệm á, cũng hơi gần giống bạn á, mà á mình nấu món tráng miệng, kiểu giống như là, mình nướng bánh vậy đó bạn. Mình nướng bánh mà kiểu giống như là bánh, à, bánh bông lan mà s ờ, ờ, kiểu, giống như sô cô la mà mấy cái bánh muffin nhỏ nhỏ vậy đó.
Ừm hứm. À. Ừm. À. À, à, mình biết rồi, mình biết mấy cái bánh đó.
Đó, cái xong á, mình đâu có kinh nghiệm nướng bánh đâu, cái xong mình mình bỏ vô mình nướng mà ở ngoài á thì nó phồng lên như vậy nè, cái mình tưởng nó chín rồi. Đó, cái xong lấy r ờ, đúng rồi, sau đó lấy ra ăn, bạn biết gì hông? Tình ừ, đúng rồi đó, bạn hiểu ý mình luôn đó, nên chỉ là th thất vọng quá trời luôn. Rồi mà
À. À. Sau đó lấy ra ăn hả? Ở trong nó sống nhăn. <chuckles> À. À, rồi mọi người có phản ứng gì hông?
Mọi người nói: "Ủa, sao cái bánh này nó nó nó dí nó lạ lạ mà nó giống giống như là ủa sao nó chảy nước vậy, có bị gì hông?" <chuckles> Nên chi là ừm.
À, à, kiểu giống như là, chưa chín mà người ta hổng biết phải hông?